Allora guarda, io vorrei parlarti di una cosa che, ehm, soprattutto in passato, ma anche adesso, mi ha ehm, mi ha un po' segnato, perché, ehm, credevo di essere più sciolto, ehm, ma anche più propenso a stare appunto, all'interno di un contesto in qualche modo pubblico, e, ehm, mi riferisco, uhm, ad una paura ad una paura che, eh, a volte mi ha anche tagliato le gambe, e non è stato di certo bello vedermi in quelle condizioni, e parlo della paura di parlare in pubblico o quantomeno esporre idee, ehm, davanti ad altre persone, quindi davanti ad altri gruppi di persone. E, eh, ti dico la verità, ehm, mi è successo in diverse occasioni, anche perché il mio lavoro mi ha portato appunto, ad espormi in pubblico, perché considera che, ehm, mi occupo di giornalismo, ehm di giornalismo sportivo; e quindi, ehm, insomma è stato sempre un sogno sin da bambino, no, quindi, ehm, una volta che poi, ehm, sono riuscito a realizzarlo questo sogno, ehm, ho detto: "Bene, ora sei qui, però ovviamente devi ehm, devi darti da fare." E ehm, ed è capitato spesso magari di andare in radio o di parlare in contesti pubblici, ehm, appunto di sport, e non ti nascondo, <smacks lips> che però, uhm, durante quei momenti, ehm, e non solo in quei momenti, mi è capitato di, ehm, sudare freddo, ehm, che le mani sudassero completamente, ehm, che quindi, ehm, n non nom non fossi in me, ehm, non mi sentivo in quella situazione, mi sentivo quasi estraneo, proprio perché magari era dettato tutto dall'ansia, ehm, dall'agitazione. Ehm, e qualche volta mi è capitato anche di dover gestire veri e propri a attacchi di panico, ehm magari anche durante trasmissioni radio, oppure, ehm, appunto convegni davanti al pubblico. E siccome, eh, è ciò che voglio fare nel nel corso della mia vita, vorrei, eh, qualche consiglio pratico per cercare di gestire questa situazione che, pian piano, sta diventando sempre più deleteria nei miei confronti, e che non voglio che in qualche modo vada a intaccare quello che è proprio il mio il mio lavoro.
Guarda, innanzitutto ti abbraccio forte, perché quando una persona parla di attacchi di panico, eh, vuol dire che è veramente pesante la situazione. La gente crede che: "Oddio, mi sta venendo un attacco di panico." No, no, gli attacchi di panico sono veramente una brutta bestia, ehm, quindi hai tutta la mia più sincera comprensione. Ehm, senti, ma questa cosa è sempre stata così, oppure è qualcosa che è uscito pian piano nel tempo, andando ad ingigantirsi sempre di più?
Mh. Guarda, ehm, ti dirò verità: prima non era così. Ehm, nel senso riuscivo a stare in pubblico, anche con un con nonchalance, perché diciamo, per per indole sono portato in qualche modo a trascinare all'interno di un gruppo. Quindi non mi ha mai creato realmenti p realmente problemi. Poi c'è stato un click, in senso negativo, ehm, e questo click è arrivato se ci ripenso con il con il Covid, ehm, perché ovviamente, ehm, ha tenuto tutte le persone distanti in qualche modo. Ehm, anche, uhm
Mh-mh. Mh-mh, okay.
per lunghi periodi. E questa cosa credo che mi abbia segnato. Perché penso che diciamo come esseri umani ovviamente siamo anche abitudinari, quindi, se non sei più abituato a fare, ehm, quella cosa magari ti viene anche più complicato. E siccome, per molto tempo, mhmm, ehm, la socialità è stata un po' messa da parte, ehm, ne ne risento ancora, ci sono ancora strascichi; e secondo me, ehm, dal punto di vista appunto, delle esposizioni in pubblico, e il quel periodo determinato, appunto, che ti ho detto del Covid, non mi ha non mi ha aiutato. E crescendo, quindi passando dall'università fino poi al lavoro attuale, ehm, ti dico la verità è è andata peggiorando la cosa e non non me l'aspettavo perché era una condizione che non mi è mai appartenuta.
Certo. Mh-mh. <clicks tongue> Allora, c'è da dire però che il Covid, comunque, per molti è stato un trauma, quindi ci potrebbe anche stare che tu abbia sviluppato in qualche modo una sindrome da post, ehm, trauma. Nel senso, da evento post traumatico, quindi, ehm, ci assolutamente è fattibile, ehm, non sei il solo, quindi non sentirti né strano né né niente di tutto ciò, è stato un momento dove l'intera umanità si è trovata in ginocchio, letteralmente ci siam trovati davanti a qualcosa che non avevamo mai sperimentato, ehm, nella nostra vita, e probabilmente neanche i nostri genitori o i nostri nonni. Per comunque, sì va bene, ehm, dicono che la el diciamo la cosa più vicina che era successa fu l'epidemia della ehm, dell'influenza spagnola, però anche lì, diciamo che era più limitata, cioè qua è stato proprio tutto il mondo completo, che è stato messo in ginocchio da questa ehm, da questa situazione. Senti, ma quando ti succede, ehm, che sintomi provi? Tipo, boh, ansia? Voce tremante? Ti viene un blackout? E ehm, non riesci più a parlare?
Mh. Mh. Mh. Ehm <chuckles> esatto, diciamo, li hai descritti perfettamente. Uhm, innanzitutto, uhm, come ti dicevo prima, uhm, mi sudano le mani ed è il primo, uhm, il primo campanello d'allarme. Ehm, oltre a questo mi inizia a tremare la voce, mhmm, cosa anche questa, uhm, non da me
Okay. Mh-mh.
e, oltre a questo, uhm, per fortuna magari non tremo e cerco di non darlo a vedere, ma dentro di me sento un macigno, proprio sul petto, perché non mi sento a mio agio, uhm, sento una fortissima sensazione di disagio, che è uhm, credo mi possa, ch guarda credo addirittura, a volte, di poter svenire da un momento all'altro, perché, mhmm, mi spaventa talmente tanto questo- questo sud uhm, questo sudore, questa mancanza proprio di di di parole, ecco che è un altro sintomo.
Mh-mh. Ma ti viene anche da iperventilare, a volte?
Eh a volte sì, mi capita. Ehm, e quindi diciamo, uhm, magari divento rosso dall'imbarazzo, proprio perché devo gestire 2 gh situazioni contemporaneamente, poi magari la porto a termine, uhm, quella conversazione, oppure quel convegno, oppure qualsiasi altra cosa che sia in pubblico, però, ehm, faccio il doppio della fatica rispetto ad una persona che magari, ehm, non soffre di di ansia. Quindi, è veramente <exhales> veramente stressante da tutti i punti di vista, sia fisico che che emotivo.
Mh. Certo. Guarda allora, innanzitutto, ehm, nei momenti comunque peggiori dove senti che già stai perdendo il controllo, ti do un piccolo trucco che è mo abbastanza casalingo, ma serve: ehm, portati sempre dietro con te un sacchettino tipo quelli, magari, di carta della farmacia, eccetera. Perché ne ehm, quando inizi a iperventilare, metterlo davanti alla bocca e respirare lì dentro, ti aiuta a quindi coprendo il naso e la bocca, ti aiuta a ristabilire un ritmo, di respirazione normale, quindi ti fa proprio uscire da quel circolo vizioso che è, l'iperventilazione, perché l'ultima cosa che vuoi è svenire in quei momenti. E purtroppo, quando uno sta iperventilando è una cosa molto molto fattibile. Ehm, seconda cosa: ehm, ovviamente, ehm-ehm, per quello che mi stai dicendo, stiamo siamo già ad alti livelli di stress, ehm, quindi mi verrà da chiederti se, magari, hai provato a parlarne con un professionista? O con un collega? Insomma, qualcuno che t'abbia potuto, magari, dare la propria opinione in merito?
Okay. Esatto. Mh-mh. Guarda, ehm, innanzitutto parto col ringraziarti per il consiglio di prima, ehm, perché non ci avevo mai pensato. Ehm, e credo che mi possa aiutare appunto, nell'iperventilazione, ehm, da rispetto a come l'hai spiegato, uhm, anche perché non l'ho mai provato. E per quanto riguarda invece il mhmm, l'affidarsi a una specialista o meno, allora in passato l'ho fatto ehm, e sto continuando a farlo, ma noto che ehm, noto che comunque va un po' meglio, ma manca ancora quel qualcosa. E secondo me, può dipendere anche dal mhmm, dal mestiere. Quindi, siccome ho iniziato da relativamente poco tempo, forse dovrei chiedere consiglio anche a chi lo fa da molto più tempo di me. E in anche in questo mi hai aperto gli occhi, quindi magari dovrei parlare con un collega.
Mh-mh. Bravissimo. Magari sì, potrebbe aiutarti, sai, avere comunque una figura diciamo, ehm, più anziana, che ci guidi all'inizio del nostro percorso, sicuramente ci può aiutare veramente tanto. In più comunque, anche condividere insomma, le gioie, i dolori della professione eh vuol dire tanto. E poi, magari ti consiglio di seguire qualche corso anche online eh, eventualmente ci sono anche corsi online, di ehm, di persone di ehm, persone che fanno proprio di mestiere il parlare in pubblico, e ti danno consigli e ti istruiscono su come farlo al meglio. E detto ciò, poi potresti magari provare ad iniziare a fare, ehm, diciamo un percorso un po' alla volta. Non che ti sei laureato e boom, vieni sbattuto, ehm, in un mondo dove sei praticamente in diretta televisiva o comunque in diretta radio. Però, magari potresti chiedere di non so, magari di partecipare ad interviste che sono registrate, quindi sai, l'idea di essere registrati e di potersi magari ripetere se qualcosa non viene proprio esattamente come vorresti, potrebbe aiutarti un sacco con ehm, appunto col fattore dell'ansia. E poi, magari, ehm, potresti anche chiedere dei feedback sempre a questa persona, magari più anziana di te per, ehm, per sapere dove potresti migliorare. Ehm, prepararsi magari punti anche su dei foglietti lo fanno in tanti, eh, cioè anche i personaggi stiamo parlando presidenti, eccetera, li vedi che sono lì sul podio, però vedi che stanno cambiando dei dei cartoncini. Su quei cartoncini c'è scritto diciamo delle mappe mentali di cosa devono dire. Quindi, anche quello magari, potrebbe aiutarti tanto nel sbrogliare questa enorme matassa, ehm, di attacchi di panico nel quale sei caduto. Cosa ne pensi?
Mh. Mh. Sì. Guarda, <sighs> ehm, mi hai aperto gli occhi <chuckles> veramente proprio nel vero senso della parola, perché non sono cose a cui non avevo mai mai pensato. Che magari dai per scontato comunque vedi e ti sembrano cose meccaniche, ehm, quasi costruite. Ma effettivamente può essere molto, molto utile. Ehm, e sinceramente, mhmm, credo proprio anzi, tolgo il credo <chuckles> le le proverò, senza senza ombra di dubbio, perché, ehm, voglio vivere meglio questa questa condizione, no, quindi questo quest'ansia. Ehm, così da poterla gestire e dare il 100%. Quindi, sinceramente, ehm, non posso fare altro che ringraziarti per tutti i consigli che mi hai dato, ma anche ringraziarti per per la vicinanza che che mi hai dimostrato, ehm, per una situazione che di certo può può risultare scomoda, ed è, ehm, effettivamente scomoda.
Mh-mh. Mh-mh. Guarda, non ti preoccupare. Ci son veramente tante persone nelle tue condizioni e sono sicura che con l'aiuto giusto ce la farai. Un grosso in bocca al lupo.